Ồ, công nhận bạn giỏi thiệt chớ. Ủa, nhưng mà, kiểu, như bạn tự học như vậy á thì bạn có, kiểu, như cảm thấy nản hông? Tại vì bạn học cũng 2 thứ cùng một lúc á, thành ra cũng h hơi nhiều á bạn. <chuckles>
À, có nha. Đặc biệt nà cái việc tự học này ấy thì rất khó để mà có thể đánh giá được nà cái tiến độ của mình nó, kiểu, mình học mình có thành quả gì hay không ấy. À, nếu mà không thấy được cái mục đích, cái kết quả của mình việc học thì mình r rất nà dễ, kiểu, chán tại vì cứ học hàng ngày học hàng ngày nhưng mà không thấy kết quả đâu cả ấy. Đặc biệt là, ừm, cái mục tiêu nó nà mục tiêu dài hạn nữa nên nại càng khó để nhìn thấy kết quả. Đó thì ừm.
Ồ. Cũng đúng. Ừm, dễ nản. Wow. <laughs> Mình hiểu. Ờ, vậy vậy thì, kiểu, như là lúc đó thì bạn làm sao để mà cảm thấy, kiểu, như đừng để bị nản á?
À, thì, ờ, có một cái cách mà mình hay dùng đó nà, ừ, mục tiêu thì dài hạn thật, tuy nhiên thì, ờ, để mà đạt được cái mục tiêu dài hạn, mình lại chia nhỏ nó ra thành những cái mục tiêu ngắn hạn, đó thì, kiểu, như là khi mà mình nhìn đạt được những mục tiêu ngắn hạn này hoặc là với tiếng Nhật nhá, thì, ờm, mình cũng hay làm những cái bài test nhỏ nhỏ hàng tuần ấy. Ờ, ừm, những bài test đấy thì bây giờ thì có rất nhiều công cụ hay là những cái trung tâm họ cũng cho test miễn phí mà, nên là mình cũng vào mình tham gia test miễn phí, đó nà một cái cách mà đánh giá rất là khách quan. Rồi đối với việc học code thì mình nại sử dụng mình tạo những cái project nho nhỏ thì để mà đi đến cái bờ rồ giét cuối cùng thì nó cũng mỗi ngày mình tạo ra một phần, ví dụ hôm nay này mình chỉ tạo một cái tiêu đề của trang web thôi, còn ngày mai thì mình bắt đầu tạo phần khung ví dụ như vậy, đặt ra những cái mục tiêu như vậy thì nó được hoàn thành. Ừm.
À. Ừm, ừm, ờ. Bài test. Ồ. À. Cũng đúng. Ồ. Tiêu đề. À. À, kiểu, kiểu, như chia nhỏ vậy thì nó sẽ đỡ bị nản hơn, đúng hông bạn? Mà, kiểu, như mình, gọi là, có, gọi là, chí hướng để đi tiếp, đúng hông bạn? Ừm. Ồ.
Đúng rồi. Có kết quả, có thành tích. Ừm, đúng rồi và mình cũng không bị đi chệch hướng ấy, đó mình vạch ra như vậy thì mình cũng khó để mà có thể chệch hướng được.
Ồ. Đúng thật. Ờ, vậy mà khi mà, ờ, khi mà bạn bắt đầu tự học vậy á, thì cái cảm xúc ban đầu của bạn là cái gì vậy? Kiểu, như hứng thú, lo lắng hay là, kiểu, hơi ngợp á, tại vì bạn cũng học tới tận 2 môn lận á.

À, đúng rồi, đúng rồi, thì đối với việc học tiếng Nhật của mình nha, thì, ờ, mình cũng có một người anh, ờ, trước đây nà, kiểu, cũng học cùng nhau ở một trung tâm ấy, sau đó gì hai anh em quyết định nà, ờ, sau khi học L3 ở trung tâm xong thì mọi người, ờ, tự học N2 với nhau và cùng có kết quả thi đỗ N2 rồi, nên là mọi người bắt đầu rủ theo hành trình nà cùng đi học, ừm, N1 tiếp, đó, thì, ờ, mọi người set cho nhau một cái lịch học ở trên cái Google Calendar ấy, đó nà, ừm, cứ đến giờ đấy nà sẽ tự động vào Google Meet và mọi người có thể tắt cam, tắt mic, đó và tự học thôi. Tuy nhiên thì khi mà, ừm, khi mà có cái gì muốn hỏi hay muốn trò chuyện thì mở mic, nên nại nói đó.
Ừm. Ồ. Ồ. Ồ, tuyệt vời. Ồ. À. À, ơ, đó là một cũng là một cách hay ấy chứ, kiểu như mình có bạn cùng học chung với mình, thành ra mình cũng cảm thấy vui, thành ra là mình cũng, gọi là, có động lực để học luôn, đúng hông bạn?
Ừm, đúng rồi, đặc biệt nà cũng kéo mình khá là nhiều và tạo cho mình một cái tinh thần trách nhiệm ấy, nhiều khi nà hôm đấy mệt lắm rồi, cũng muốn nghỉ lắm rồi t ư, ơ, không muốn học đâu. Tuy nhiên thì ở đầu bên kia đang có người đang chờ mình và đang học và đang nỗ lực hơn mình, ờ, mình làm sao có thể thua kém họ được, đó, <chuckles> ừ.
Wow. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi, phải nỗ lực theo. Chính xác luôn, đó cũng là một cách rất là hay luôn á chứ, ơ. Ờ, ủa, nhưng mà, về việc mà lịch học á, thì bạn học viết code với tiếng Nhật là mỗi ngày luôn hả bạn?
Ừm.